Ờ, lúc đó thì chủ yếu là mình enjoy thôi. Ờ, mình, ờ, hưởng thụ âm nhạc thôi, cho nên là mình không có lo lắng, mình nhưng mà mình khá là tò mò, tại vì từ trước tới giờ mình không có tham gia những cái show hòa nhạc như vậy, cho nên là mình cảm thấy khá là tò mò, không biết là sẽ như thế nào, không biết là nó sẽ khác là mình nghe tai nghe ở nhà như thế nào. Đó cũng là, ơ, những cái trải niệm rất là mới của mình, cho nên là, ờ, rất là khó quên.
Ưm, ừm. Ừm. À. Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm, ờ, khi mà bạn đến trên đường bạn đến đó thì bạn cái người bạn đi cùng với bạn á, cái người bạn mà có cái dịp sinh nhật đặc biệt đó, là hai người hẹn nhau cùng đi hay là hẹn nhau tại chỗ đó để gặp mặt và cùng vào cái khu vực đó thôi.

Ờ, có. Là cái lúc mà cái bài hát yêu thích của mình nó, kiểu, vào cái tiết tấu dồn dập, mọi người chơi hăng say hơn và chơi nhanh, nhịp điệu đẩy lên cao, cùng với cái sự biểu diễn về ánh sáng trong khán phòng ngày hôm đó, làm mình nổi da gà luôn.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ờm, bạn có thể, ưm, khi mà, ừm, những cái chi tiết đó thì bạn có nhớ cái chi tiết nào, giống như là, cử chỉ hoặc là, ờ, cách phán khán giả phản ứng về những cái bản nhạc được đánh lên như vậy á, bạn có nhớ rồi bạn có thể mô tả chi tiết lại hông?